Hoje eu estou aqui buscando um conselho, porque eu tenho uma dificuldade muito grande em escolher roupas pra, assim, diferentes ocasiões.
Sei, e é muito interessante esse essa dúvida, né, e legal que você tenha me buscado pra busc pra te aconselhar. Pra que ocasiões que você pensa, assim, que você precisa das roupas?
Olha, eu acho assim, quase todas, porque eu eu me visto do da mesma maneira quase sempre, e já há muito tempo, né. Eu eu acho, assim, eu antigamente, eu trabalhei muito tempo de terno. Na minha juventude, na época de faculdade, trabalhei por 10 anos e, assim, eu eu fiquei na verdade, o meu guarda-roupa só tinha terno, camisa, sapato e eu fiquei um pouco, acho que, anulado. Então quando eu, assim, agora que eu tenho já há muitos anos eu trabalho pra mim mesmo, agora eu tô trabalhando em um lugar, mas com a mesma coisa. Eu descobri a gastronomia há muitos anos, mudei completamente de ramo e eu me visto que nem minha esposa fala: "Olha, você se veste igual ao seu filho que é adolescente", <chuckles> ela fala.
Hum. <laughs> É, e eu dei risada porque é uma coisa que é bem normal uma esposa falar, né. Mas você sabe, eh, eu acho legal que você tenha essa consciência. Eu entendo perfeitamente que, eh, você acaba você acabou tão, eh, acostumado, né, ao ao terno e gravata e você meio que se apagou e esqueceu do seu próprio estilo, né.
É. Exatamente.
E você tem alguma marca que você que quando você vê você gosta? Porque acho que a a a roupa que a gente usa expressa muito a nossa personalidade, né, quem que a gente é, o que e, mas, assim, é legal priorizar o cai caimento, né, o conforto e o corte. Existe alguma marca, assim, que você goste?
Sim. Uhum. Olha, de marca, assim, só marca esportiva. Uma marca que eu gosto muito e passei para o meu filho, ele também adora, é a Nike. A gente gosta muito das roupas da Nike, dos tênis, né, a gente sempre acompanha os lançamentos. Outro dia eu achei legal que meu filho agora antes eu falava: "Olha, filho, vem ver isso aqui". Aí esses dias ele me chamou e falou: "Olha, papai, saiu um tênis muito legal". E assim, meu filho tem TDAH, então ele falou: "Olha, isso aqui ajuda você a pensar". É um e é um tênis, assim, com uma tecnologia que tem umas bolinhas embaixo, tal, e ajuda a pessoa a pensar melhor. Eu falei: "Olha só, que que coisa" É? É, então, tá sendo lançado agora, ainda não lançou, vai lançar agora no início de janeiro.
Uhum. Aham. Sei. Que interessante, eu nunca ouvi falar disso. Ah, que legal, muito legal, mas, enfim. Eh, eu acho que assim, tem como você encontrar roupas, eh, que tenha mais, né, um caimento esportivo, sem que você acabe parecendo que tá indo pra academia todo dia, entendeu. Eh, existem marcas hoje em dia que são muito confortáveis, e assim o o a qualidade da roupa é muito boa, mas acaba sendo um pouco mais bem vestido, né. Eh, uma marca que eu gosto bastante, que eu já u eh, que eu já hã que eu já que é nova, chama Vuori. É cara, mas eles têm bastante opção legal de de assim eh, roupas que parecem que não são de esporte, mas são tão confortáveis quanto, né. Eh, hoje em dia tem várias marcas, tem aquela Lulu Lemon, que também vende roupa pra homem, hã, e eles têm outlets por todos os lugares dessa loja Lulu Lemon. Inclusive, eles têm um dentro do site deles tem um que chama Like New, que é pra roupas semi usadas, que eles realmente têm um preço que é 1/3 e a qualidade você nem consegue perceber que não é usa que que que não é nova a roupa, porque eles fazem esse essa reciclagem muito legal, né. E é legal você assim também lembrar assim das das cores que você gosta, as vezes seja legal, se você usa umas cores muito vibrantes, talvez pegar uma paleta de cores mais pastéis. É uma coisa que, né, hã, que assim, tem que ser também de acordo com hã, o os o o seu tom de pele, o seu cabelo. Isso são coisas que ajudam bastante a você, eh, se sentir bem e ficar, né, bem.
Uhum. Sim. Uhum. Sei. Uhum. Sei. Sim, conheço. Uhum. Olha. É. Porque cedeu? Uhum. Uhum. É, porque eu penso assim sempre no na roupa, como que eu fico com ela, se ela é confortável, tudo. E eu acabo sempre, a tendência, eh, tan estando um pouquinho mais esportivo. Então, ou você põe uma calça de moletom, ou você põe uma coisa assim, e a minha esposa sempre, ela acaba reclamando, né. Então e a minha a te a tendência, eu gosto muito das coisas que remetem para os anos 80, porque eu sou fu fu fu eu era uma criança nos anos 80, eu vivi os anos 80, né, então é uma coisa que tem um uma um um apelo especial pra mim, até. Aí minha esposa chegou no final do ano, ela falou assim: "Ah, mas, então, vamos comprar umas roupas diferente pra você". Aí ela falou: "Você quer ir em que loja?". Aí eu falei para ela assim, uma coisa que ela não gostou muito. Eu queria eu falei o nome de um mercado que tem aqui, que é a Target. Eu falei: "Eu quero ir na Target". Aí ela falou: "Mas você vai fazer o que na Target?". Eu falei: "Não, eu vi uma linha lá legal de roupas que eu". Aí ela pensou que era um tem umas roupas um pouco mais sociais, assim, na Target, né. E só que eu v tinha visto uma linha da Champions, aquela marca Champions, que remete para os anos 80, e, assim
Uhum Aham. Claro. Aham. Aham. Ah. E, mas tinha alguma coisa estilosa ou era só
Muito. Muita mu tinha muita coisa que eu achei muito legal. Só que, quando a gente chegou lá, ela olhou a roupa, ela falou assim: "Ah, você tá de brincadeira, né, você vai que vai comprar roupa pra você ou para o João?". Eu falei: "Não, de repente, para os 2, ué, qual o problema?". E ela não não concordou, e então essa essa essa discordância já fez: "Ah, tudo bem, então deixa pra lá". Eu acabei não comprando nada, a coleção acabou, não não tem mais. Tem algumas coisas, inclusive, até ontem, por outro motivo, a gente foi na Target, e eu olhei e tinha, assim. Eu falei: "Olha só, agora só tem o resto, tá vendo?". Eu podia ter comprado alguma coisa bacana, tal. Ela mesmo falou que tinha algumas coisas legais, mas ela falou: "Não era isso que eu falei, eu queria que você comprasse, por exemplo, uma camisa, não precisa ser uma camisa social, mas uma camisa de botão, uma calça diferente de um um corte diferente e tal". Aí eu fa eu aí eu falei: "Não, tudo bem, a gente pode ver". Mas a gente tem uma dificuldade muito grande, porque o que eu escolho, a minha esposa odeia, e o que ela escolhe, eu odeio. <laughs>
<laughs> <laughs> É. Aham. Ai, meu Deus, que difícil. Isso é difícil, porque você quer agradá-la, né, mas você, ao mesmo tempo, quer é importante você manifestar o que você é, a sua personalidade e o que você se sente bem usando, né. Tem aquela outra marca Under Armour, eles têm roupas e e mesmo a Nike, eles têm opção de roupas pra golfe, que parece ser meio nerd, mas não é. Eles têm calças muito legais, caqui, camisas polo, que talvez seja um bom meio termo entre o que a sua esposa gosta e o que você goste, né, porque conste ainda é confortável, o tecido tá vai ser aquele tecido que você gosta, mas tem assim a a camiseta polo, que tem aqui aqueles botões e tal, e fica bem legal e e e fica bem estiloso. Você já fo deu uma olhada nessas nessas
É é difícil. Exatamente. Sim, eu eu adoro Under Ar Uhum. Sim. é. Uhum. Não, sim, eu já eu já olhei. Eu tenho até um uma uma eu tenho uma camisa dessas de ou de outra marca da Adidas que eu gosto muito, que é, inclusive, a quando, assim, a gente vai num, por exemplo, num encontro religioso, alguma coisa assim, é a camisa que eu ponho, porque é camisa de de gola. Eu falo pra ela, né, não é camiseta. Então, assim, ela implica com as camisetas que eu tenho, que eu tenho um monte de eu gosto de camiseta de banda de rock, camiseta com motivo de
Uhum. Aham. Sei, mas essas são bem estilosas, essas camisetas de banda de rock são super estilosas.
Sim, eu tenho um umas camisetas muito legais e tal, mas ela fala que não é sempre que é pra usar, que eu tenho que ter aí ela quer comprar camisetas lisas, né. Aí eu eu só que as camisetas lisas que ela quer comprar, eu não gosto muito. Tem aquela gola, a gola V, né, que eu acho não acho que não combina muito. E a gente acaba sempre entrando nesses atritos, e assim, é sempre quando a gente vai algum lugar, porque no dia a dia tudo bem, mas se a gente vai à alguma festa, alguma coisa, ela fa ou ela ela fala: “Ou você se arruma demais ou você se arruma de menos, nunca tem o o meio-termo, essa é a dificuldade.”
Aham. Uhum. Uhum. Ah. Deve ser difícil para você ter que administrar, né, porque você quer agradar, é nítido que você quer agradá-la e, mas é difícil você não está conseguindo encontrar o caminho, né. E se você, eh eh, usasse as de vez em quando, assim, levar ela para jantar fora, fazer uma coisa legal e usar uma das roupas que ela te deu, mas não sempre, né. Talvez, isso ajudasse um pouco porque, assim, é legal você se manifestar, eu achei que as camisetas de rock são super estilosas, a marca Nike é super legal, hã, mas ela eu sei que você quer agradar sua esposa, então, assim, talvez se você levasse ela para jantar fora, de vez em quando, e aí usasse as roupas que ela gosta, talvez ela ficasse um pouco mais feliz, nesse sentido.
Sim. Uhum. Sim. É, eu posso eu posso tentar fazer isso, né, porque toda vez que eu ponho alguma roupa que ela comprou, ela tem uma um monte de bermu eu gosto de assim eu vivo em um lugar que é quente, então, tenho muitas bermudas. E ela comprou umas bermudas de linho, umas coisas que eu nunca uso, que eu não gosto. Aí às vezes eu ponho, e aí quando eu ponho ela fala: "Nossa, como", ela fica elogiando para eu sei que é que é malandragem. Ela fica elogiando para usar, "Olha como ficou bem, está vendo, olha como caiu bem". Eu falo, "Não, legal". E assim, são são boas, assim, são gostosas, tudo, mas é aquele negócio, você acaba parece que você se sente um pouquinho fantasiado, assim, porque não é o que você está o assim acostumado.
Uhum. Uhum. <chuckles> Não, é com certeza. E eu acho importante você também falar assim, sabe. "Mas é que, é o que eu gosto de usar". É é é, ma eu acho que a forma que você se veste é é muito uma forma que você se expressa, né. É a forma que você mostra a sua personalidade que é como você e é importante você se sentir confortável com a roupa que você está usando. Mas talvez, você precise falar com ela, né, falar: "Olha, amor, eu eu eu gosto de me vestir assim, eu vou fazer o esforço de me me usar as roupas que você me deu, a gente pode sair em ocasiões especiais com elas mas, de modo geral, eu gosto de usar o que eu gosto de usar", né. E é importante você ter essa confiança em você mesmo.
Sim. É, então. Uhum. É porque, assim, acaba sendo você vê eu eu passei muitos anos com terno e hoje assim, há muito tempo eu não tenho terno nenhum, o último terno que eu tive foi o terno que eu usei quando eu casei, e depois de um tempo eu dei. Porque eu não uso, se tem um casamento, eu vou com uma roupa mais tranquila, não eu falei para ela, eu não pretendo usar terno de novo, não não não vai estar presente no meu trabalho, no meu dia a dia, então, não tem porquê, às vezes ela fala: "Olha esse terno", a gente vai, a em alguma loja que tem um terno bom, um preço bom, eu falo: "Poxa, nem a pau", falei para ela.
Uhum. Uhum. Não vale a pena, para para comprar deixar no armário, melhor deixar na loja. <laughs>
Exatamente, e não e não tem porquê. Mas, assim, eu e-u eu eu acho que eu vou tentar essa essa questão da e quando eu for com ela em algum lugar, que ela quiser, "ó, você está precisando de tal coisa", eu vou falar: "Vamos junto, então então, mas vamos tentar chegar no meio-termo, eu, você me mostra o que você"
É, e procura essas marcas que eu te falei, a Lululemon e a Gowri tem, e eles têm o essas, assim, porque as a o preço cheio é muito caro mas, essas essas 2 marcas têm roupas muito confortáveis e super estilosas. Talvez, seja um meio termo onde você consiga agradar a sua esposa e ficar e se sentir bem, né.
É. Sim. Ah, eu vou procurar. Ah sim, eu vou até anotar aqui, o nome porque a Lululemon eu conheço, mas essa Gwori eu não conheço.
É, vê, eu já ouvi falar eu já ouvi falar bastante dessa Gowri e conheço, é muito legal, e hã, tem umas roupas bem legais para homem e para mulher também, me tem de esporte, mas tem umas que são mais estilosa, sabe.
Uhum. Ai que bom, olha. Poxa, muito obrigado por esses conselhos, assim, você me deu vários insights, que eu acho que eu vou conseguir ter mais opções para alterar um pouquinho o meu guarda-roupa, agradar minha esposa, e agra e agradando a mim mesmo, né, porque é sempre importante o meio-termo.
Claro, isso é bem importante também. É, não esqueça de, né, de manifestar a sua própria personalidade.
Ah, é isso aí, olha.
.Imagina, foi um prazer te ajudar, boa sorte, espero que você goste dessas marcas que eu te recomendei, viu. Um grande abraço.
Está joia, um abraço, então, até a próxima.
Até a próxima, tchau, tchau.
Tchau, tchau.